Sanki, böyle, şey gibi olacak değil mi? Hani, bir 10-15 yıl sonra sadece 2 mevsim kalacak geriye. Yani, onlar da çünkü azalacak gittikçe, hafif hafif. Yani, üf, bilmiyorum bana biraz korkunç geliyor. Çünkü, aslında iklim değişikliği, aslında, bazı, emm, a a doğa felaketlerine de neden oluyor. Eee, bilmiyorum. E e Avrupa'da oldu. Avrupa'da geçen sene, özellikle Portekiz'de san Portekiz'de yangın oldu. Eee, galiba İspanya'da da sel oldu yani, hani, hiç sel olduğunu duymadığım yerlerde.
Ha ha. Hah, hah. Evet. He he, hı hı. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Ha ha. Evet, evet. Ha ha. Evet, işte, hani <chuckles> Gerçekten bunlar doğru. Bak, hani, mesela Türkiye'de de şu anda orman yangınları zaten çıkıyor. Hani, hava çok sıcak olduğu 45-50 derecelerden bahsediliyor. Hani, Türkiye 50 dereceleri görecek ülkelerden biri değildi. Yani, aslında daha çok Arap Yarım Kıtası'na ait bir derecelikti, hani. Çöl sıcaklığıydı aslında o. E, şu an çöl sıcaklığını, 4 mevsim yaşandığı ülkemizde dahi yaşıyorsak açıkçası, hani, gerçekten bir şeylerin değiştiğini çok net görebiliyoruz ki, hani, e, bunun, hani açıkçası sonuç olarak yine günün sonunda insan temelli olduğu da çok açık, değil mi, aslında? Yani bizim yaptığımız o üretim çılgınlığı aslında biraz da bunu bozdu. Ne dersin?
Tabii, tabii. Anlat. Değildi, değildi. Doğru, doğru. Doğru. Yaşıyoruz, doğru. T Evet. Hı hı. Evet, evet, evet. Tabii, tabii. Yani, hani, bu kadar ı e ve bazı ülkeler bu iklim anlaşmasına uymuyor veya geri çekiliyor şu anda. Amerika'nın böyle bir kararı var bildiğim kadarıyla. Yani, zaten kötüydü, daha kötü olacak gibi geliyor bana da. Yani, bu seni korkutuyor mu? Imm yani, ne yapacağız acaba?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ha ha, değil mi? Kesinlikle. Aslında iyi <chuckles> Ya, aslında korkutuyor. Çünkü, şöyle, mesela daha önce hiç, mesela, mevsimleri görmemiş olsaydım, sadece, hani, yaz ve kışı bilen bir insan olsaydım çok bana dokunmazdı aslında. Diyelim ki, hani, dünyanın düzeni böyle yürüyor ama ben çocukluğumda hatırlıyorum. Yani, ilkbahar, eee, böyle, hani, hatta cemre düşmesi vardı. Önce, işte, havaya, suya, toprağa gibi bir şey vardı. O bile şu an günümüzde yok. Hani, bunu bilen bir nesil olarak, yani, çok da şey değilim açıkçası. Hani, o 25-30 yıllık bir ömrüm oldu bu hayatta açıkçası. E, ona rağmen, eee, anımsadığım çokça anı var. <chuckles> Sen çok daha iyi zamanları görmüşsün o zaman. Hani mevsimlerin gerçekten mevsim olduğu zamanları görmüşsün. Sen söyle, aslında, yani, hani, ne kadar değişti, değil mi, şu an günümüzde?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hıh. Evet. Değil mi? Hıı. Anladım. Anladım. Ben senden daha eskiyim. <chuckles> Bu konuda, eee Hah! Bak, evet. Yok, yok. Ya, o hani, onu o zaten öyle de, ben de şunu söyleyecektim, çok doğru bir şey söyledin. Sana da şey gibi geliyor mu? Sanki biz öyle, emm, dünyanın böyle, hani, biraz daha, emm, doğanın daha iyi durumda olduğu, yani, iklimlerin, işte, 4 mevsimin olduğu bir şeyleri gören son nesiliz gibi geliyor bana. Yani, sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız çok daha farklı bir şeyde yaşayacak gibi.
Hı hı. Ha ha. Ha ha. Hıı. Hı hı. Hah! Hah! Ya, tabii, tabii. Hı hı. Tahmin edebiliyorum. Evet, benim de aklıma bu geliyor. Yani, zaten ki, hani, yeni nesil çok fazla teknoloji bağımlılığı içerisinde, hani, ekran saatleri zirve yapmış durumda. Hani, zaten pek dışarıda oynayamadılar açıkçası, hani, teknolojiden dolayı. Bu sefer de mevsimden dolayı aslında oynamayacaklar dışarıda. E, biz çocukken, mesela, ev eve girmek istemezdik. Yani, sokaklarda gezinmekten, hani, dışarıda oynamaktan, top oynamaktan eve girmezdim ben. Eee, mesela, ilkbahar çünkü üşütmezdi yani. Üzerimize bir ceket alıp çıkardık ve, hani, sabaha kadar top koştururduk aslında. Hani, şu an havaya bakıyorum, hani, bu yaşımdayım, ceketsiz dışarı çıkamıyorum, çıkınca terliyorum yani. Böyle bir, garip bir durum içerisindeyim aslında.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hıı. Tabii. <chuckles> Doğru, doğru. Hıı.

Evet, evet. Yani, hani, eee, bir de sıcak yerlerde daha sıcak aslında. Eee, bizim yaşadığımız yer, sen nasıl bir yerde yaşıyorsun bilmiyorum ama, emm, biraz böyle çok çok sıcak bir yerde yaşıyoruz biz. Yaşadığımız yerde biraz böyle araştırdım, hani, ya, hep burası hep böyle miydi yoksa çünkü hani şöyle diyeyim, her gün neredeyse klimaya dua ediyoruz yani klimayı bulan kişiye <chuckles> klima olmasaydı, evet evet yani o kadar sıcak ve nemli de yani sadece sıcak da değil. Emm. Biraz araştırdım, eee, şey diyor insanlar. Çünkü yani, hani, dediğim gibi buraya ilk yerleşen kişilerin, eee, klima olmadan bu sıcaklıklarla hayatta kalması çok çok zor. Emm, şey diyorlar, 10 sene önce bile bu kadar sıcak değildi diyorlar. Hı hı, hı hı. Gittikçe her sene.
Hı hı. Hı hı. I hı. Aha. Hı hı. Hımm. Ha ha. O! <chuckles> Vay be! Hı hı. Hıı. Hı hı. Ha ha. He he. He he. Tabii ya. <tsk> Gerçekten. <chuckles> Hı hı. Hadi ya. O, ya 10 senede bile aslında sıcaklık artmış gerçekten, ne kadar. Ya, benim yaşadığım yer ı 9 ay kış olan bir yer aslında. Hani, Almanya'da ya yaşıyorum, onun da kuzeylerinde yaşıyorum diyebilirim aslında. Emm, bayağı soğuk geçen, eee, bir kış, yani, şu an yaz günündeyiz güya ama hava on sekiz dereceden hallice, yani, hissedilen 15 derece falan gibi bir şey var. Dışarı montlarla çıkıyo çıktığımız, ceketlerle çıktığımız bir hava var ki, hani, onlar da bunun normal olmadığını söylüyorlar aslında. Hani, eee, yaz günündeyiz. Havanın sıcak olması lazımken, hava mevsim normallerinin çok çok altında açıkçası. Yani 20-25 derece olmasını beklediğimiz yerde 15-16'ları yaşıyoruz aslında. Yani, mesela Hı hı.
Tabii tabii. Hı hı. Hı, hı. Güzelmiş ya. <giggles> Hı hı. Hıı. Hıı. Anladım. Aslında sen şey diyorsun değil mi? Yani, hani, her yer ısınmıyor aslında. Sadece bir iklim değişikliği var. Sıcak olması gereken yer, hıı, anladım. Hı hı.
Hah hah. Ya, evet, evet. Yani, dediğin çok doğru. Sıcak olması gereken yer soğuk. Soğuk olması gereken yer sıcak. Hani, bence dengeler çok bozuldu. Zaten, hani, ilkbahar, sonbaharı saymıyorum bile açıkçası. Yani, i ilkbahar dediğin şe gün, ilk eee, dediğin mevsim 15 gün falan sürüyor adamakıllı. Keza sonbahar da 15 gün sürüyor. Eskiden 3 ay sürmesi gereken şey açıkçası, yani, eee, 15-20 gün ne alırsan kâr gibi bir durum oluyor aslında.
Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Doğru. <chuckles> Doğru.

Selam.
Selam.
Ya, günümüzde, eee, mesela bakıyorum, yani. Kışlar kış gibi geçmiyor. Yazlar yaz gibi geçmiyor. Hani, hep böyle bir ya, sanki yaz günü bir yağmur yağıyor. Iıı, bazen dolu bile yağıyor hatta bazı yerlerde kar bile yağdığını gördüm. Haberlerde görmüştüm. Keza kışın da aynı şekilde yani bir gün inanılmaz sıcak oluyor, kısa kollu geziyoruz. Ertesi gün montlara geçiyoruz. Yani, eee, ne oldu sence bu mevsimlere ya? Hani mevsimlerin, dört mevsim olan mevsimler artık kaydı hepsi bence. Ne dersin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Çok kaydı kesinlikle. Ya, şey, eee, işte, dünya ısınıyor aslında. Yani, insanlar inanmıyor iklim değişikliğine ama aslında gözlerimizle de görebiliriz. Eee, ben çocukluğumu İstanbul'da geçirdim. Her kış kar yağardı ve kar tatili olurdu. Eee, son birkaç senedir galiba doğru dürüst yağmıyor. Sanki bir geçen sene yağ eee, ama
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet, değil mi? He he. Hı hı. Hı hı. <giggles> Değil mi? He he. Yok. Yani, ben İstanbul'da uzun süre kaldım. Şimdi üniversite hayatımı orada geçirmiştim. Yani, şöyle söyleyeyim, sadece 1 sene, ya 6 yılda sadece 1 sene, eee, kar tatili olduğumuzu hatırlıyorum üniversite olarak. O 1 gün tutar tutmazdık kar açıkçası. Yani, çok böyle bir verimsiz yağardı. Ki bize de dedilerdi, hani, "İstanbul'a bir kar yağar zamanında böyle yollar kapanırdı. İşte, 1 metre yerde kar olurdu" diye açıkçası, yani. Hı hı. Hımm.
Hı hı. Hı hı. Gerçekten mi? Hı hı. Hı hı. E, tabi evet b yani ben öyle yaşadım hani ve çok güzel bir şey tabii, çocukken özellikle böyle. "A! Kar yağdı." Hem çünkü ya kar hep derler ya, "Bu karın da keyfini çocuklar çıkarttı." Böyle bir klasik haber şeyi vardır. Yani, hani, gerçekten öyle. Hem dışarıda oynuyorsun hem de aslında eve dönüyorsun. Yani, okul yok çünkü, okulu asmış oluyorsun bir anlamda.
Değil mi? He he, he he. Evet, evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hah, hah. Tabii ya, hani valilik kararıyla izin verilir, o gün tatil verilir. Hepimiz sevinçle haberlere bakardık. Hani, hatta son zamanlarda da Twitter'dan bakar olmuştuk aslında vali ne yazıyor, ne yazmıyor diye. Dediğim gibi çok hoş duygulardı bunlar ama artık gençler bunları yaşayamaz oldu diyebilirim. Çünkü a adamakıllı kar yağmıyor diyebilirim. Yani 1 gün, eee, çamur gibi bir şey yağıyor yani, o da tutmuyor zaten. Dağılıp gidiyor hemen.
Tabii, tabii, tabii. Evet, evet doğru. O artık Evet, evet.

Evet, evet yani, eee, ya, ııı, sokakta oynamak zaten başka sebeplerden. Bizim çocuklar için, eee, o da hiç mümkün değil. Güvenlik sebebiyle çocukları zaten ı hani, onu unuttuk. <chuckles> O artık onlar için ve hatta hani, emm, yani, hem soğuk sıcak bunlar tabii ama biraz da şey de yapamıyorum yani bak a onu diyecektim. Sıcaktan dolayı çocuğumu dışarıda oynatamıyorum. Yani, bundan korkuyorum. Tabii tabii, yani, çünkü bir de sürekli böyle işte şey durumundayım. Bu iklim değişikliği, bu kadar sıcak olmasının en azından bizim yaşadığımız yerde cilt kanseri gibi çok ciddi bir, eee, hayatı etkileyen bir sonucu var aslında.
Hı hı. Ha ha. Hah hah. Hı hı. Doğru. <chuckles> Doğru. Hı hı. Hı hı. Nedir? Hımm. He, tabii. Ha ha, ha ha. Hı hı. He he. Heh heh. Tabii ya. Kesinlikle öyle. Yani, kanser oranları çok fazla arttı günümüzde. Ha, hiçbir şey olmazsa, hani, e, başımıza güneş geçmesi durumu zaten, hani, e, almış başını gidiyor. Yani, insanların kronik bir baş ağrısı oldu sıcaktan. Yani, yaşadığım yerde sadece bir gün hava 35 dereceyi gördüğünde bile ben, hani, fenalık geçirdim evin içerisinde. Zor dayandım açıkçası. Kendimi dışarı attım. Böyle bir gölgelerde yürümeye çalıştım falan. Parklara gittim açıkçası birazcık yeşillik göreyim diye ki, hani, en azından yaşadığım yerde yeşillik diye bir şey var. Hani, bir de kimi yerler tamamen böyle betonarme oluyor ve, hani, betonun içerisinde zaten iklimler +5, +10 derece daha fazla oluyor aslında açıkçası, değil mi?
Hı hı. Evet. Tabii, tabii, tabii. Tabii. Hı hı. Tahmin ediyorum. <chuckles> Ay, çok şanslısınız. Tabii tabii.